うーん、なんかその、始まりがやっぱりこう、誰かのためにっていう身だしなみだったので、合ってたのかもしれないですよね。その診断を受けられて、人からの っていう。うん。
うんうん。 いや、ほんとにそれはそうすね。なんか指示待ちタイプですからね、もう言っちゃえば。<laughs>
<laughs> どうですか？変えてみたらあの、自信に繋がったりはされましたか？
いや、だからそうなんですよ、だ、その面接であの、その後のせ清潔感とかを増した上で、あのまあ、ちゃんと準備をで呼んで面接行ったら、なんかまあ、来るわけじゃないか、3日後とか4日後ぐらいになんか電話がブー、ブルブルブルって来て「あのちょっと是非うちの、あの会社に来て頂きたくて」みたいな感じで、内定もらえて、ええ内定、見た目変えたら貰えたんだけどって思って、そこで
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 おおおお。 はい。 <laughs> それは上がりますね。<laughs>
うん、そう-そう、見た目変えたら評価が変わるっていう。な世の中はルッキズムだっていうことが証明されたぞみたいな。<laughs>
うん。 <laughs> いや、でも強烈な体験ですね、それは。
うん。
今までこう、うん、あの入れてなかったカテゴリーっていうところを手に入れただけでこんなに変わるっていう。
うんうんうん。